Sì, ma infatti si parla sempre che il rock sia morto, no, che ma l no credo che morirà mai, perché alla fine cioè è sempre una fa parte proprio di di di di uno stato d'animo che non potrà morire mai. Quello stato d'animo ribelle, magari s come devo dire, può si può soffocare un pochettino, trattenere, no, con i tempi addo addomesticare, ma l
Mh. No. Assolutamente! Sì, passare di generazione in generazione. Com'è successo a me.
ma sicuramente ogni generazione c'ha c'avrà sempre il suo personaggio ro e non
Eh, io stata fortunata, mi ritengo, dal fatto che la mia famiglia mi ha f cioè mio padre, mi ha forgiato bene all'inizio con le basi e poi mi sono sviluppata ovviamente io, mhmm, la mia strada, poi anche le mie evoluzioni di stili. Ehm, però comunque questo è una cosa che ci lega molto, cioè per esempio mi viene in mente una storia molto personale che è quando con l'anno scorso con mio mio papà sono andata al cinema a vedere il live a Pompei dei Pink Floyd che non ha potuto vedere nessuno perché nel '72 sono andati a Pompei e hanno fatto questo concerto, da soli.
Ce Mh-mh. U Sì, eh
Ehm, è stato proprio magico.
Mamma mia! Con quella specie di di gong enorme, no? Con altra vo mamma mia!
Sì, sì, sì, sì, e Roger Waters che che picchiava sul gong.
Che picchiava sul gong. <chuckles>
Sì, poi con quel caldo lì a Pompei, cioè pazzesco.
Con quel cai David Gilmour a dorso nudo.
Uh! Esatto. Clamoroso anche lui.
Bel ragazzone dell'epoca, insomma.
Eh sì! È stato un film cioè 1 ora e 40 di, veramente, psichedelia pura, cioè tipo Set the Controls for the Heart of the Sun, lì quando appunto Roger Waters batte sul gong, è qualcosa di che ha emozionato alla fine tutta la famiglia, e la cosa bella di questo è che è viva dentro di noi la musica, cioè come unisce veramente le generazioni e vederci quando io ho quasi 30 anni, vedermi lì con i miei genitori
Cert
a vedere questo film mi fa capire quanto, mhmm, cioè, sia stato importante questo percorso musicale nella mia vita.